Alors tu vois, heu, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je suis quelqu'un qui est très curieux, qui a envie d'être informé, qui veut savoir tout ce qui se passe le plus, par rapport à un thématique qui m'intéresse, tu vois? Et donc, heu, ben, voilà en fait, heu, je suis quasiment heu 100 % du temps, heu, quand je suis pas en train de travailler, je suis en train d'écouter du contenu. Je vrai je dis vraiment écouter, c'est-à-dire que je je me mets YouTube, j'écoute heu de stocke, j'enregistre des vidéos et puis je les écoute après. Et puis, heu j'écoute de la géopolitique, heu, j'écoute, heu, des nouvelles technologies, heu, j'écoute, heu, des podcasts. Voilà j'écoute, j'écoute, j'écoute. Et en fait, heu, j'ai jamais de temps vide où je suis pas en train d'écouter quelque chose et heu
OK.
et en fait, hem, je me rends compte que quand il y a un espace ou un vide, heu, j'ai besoin de le remplir avec de l'info, ou quelque chose et donc je je m'ennuie jamais, en fait! Je je tolère même pas l'ennui. Donc quand je je franchement, il y a des moments heu il y a des moments je m'arrête de faire ce que je je suis en train de faire, parce que je suis arrivé et qu'il y a plus de vidéos et qu'il y a plus rien et heu et je peux pas continuer à faire ce que je suis en train de faire, je je m'arrête, tu vois? C'est genre, heu, stop. Et il faut que je retrouve quelque chose et que ça tourne derrière pour que je quand je suis en train de faire des tâches domestiques, quand, heu, je fais la vaisselle, quand je fais le linge, heu, quand, heu, je nettoie heu, quand je marche dans la rue, tout ça, donc. Et je me rends compte que, heu, ben, voilà, hem, du coup, heu, il y a toujours un petit, heu, un petit, heu, un petit singe qui tourne dans dans l'esprit là-bas qui est en train de raconter quelque chose et heu, du coup, ben, quand je m'arrête, heu, ben, ça s'arrête pas vraiment et puis, heu, voilà je suis soit et je suis épuisé, et donc, bah, là, du coup, je dors, finalement, soit ça continue à tourner et donc, heu, je la concentration elle est elle est elle est un petit peu, heu, bon, alors je vais pas non plus sur ti sur TikTok, hein! Je suis pas dans le délire TikTok, hein. Ça, heu, les courts formats, ça je fais pas. Mais quand même, heu, tu vois? Mon esprit, il est toujours en train et donc, heu, j'ai un peu du mal à me concentrer. Donc je viens vers toi pour, heu, essayer de voir, heu, comment je peux, heu, éventuellement, heu, to tolérer un peu cet ennui, ce vide et heu, accepter l'ennui pour, heu, revenir, heu, vers moi, tu vois?
Mmh mh. Mmh. Non, mais, j'entends complètement et déjà, bah, je te remercie, voilà, de me faire confiance pour qu'on en discute. Et je peux que comprendre qu'en fait, heu, de ce que j'entends, c'est que tu as vraiment, vraiment, vraiment du mal à accepter l'ennui. Et, heu, en fait, dès que tu t'ennuies, tu as besoin de faire quelque chose, parce que tu as l'impression peut-être de perdre du temps ou quoi que ce soit, c'est un peu ça?
Heu, oui, c'est ça. Heu, un un sentiment d'une opportunité perdue, heu, peut-être ça peut être rempli de quelque chose, qui va remplir mon cerveau, qui va me donner une idée. J'en sais rien, heu, tu vois?
Mmh. OK, mmh, bah écoute, déjà, ouais, bah déjà, je te remercie pour me partager ça et on va essayer de re trouver des solutions ensemble! Et heu, par rapport à ça, par rapport à ton ennui, heu, qu'est-ce que tu remarques le plus? En fait, dans l'ennui, qu'est-ce qui te dérange le plus? Qu'est-ce que tu as en fait, voilà, quand tu t'ennuies, quand tu ne fais rien, que tu penses à rien, qu'est-ce qui te dérange, qui fait que tu as besoin de, voilà, de, on va dire, de t'occuper? Est-ce que c'est parce que tu as l'impression, du coup, de perdre ton temps et tu as l'impression d'avoir un voilà, le temps, c'est précieux, on peut tout à fait l'entendre. Et, heu, du coup, tu te dis bah: «Voilà, heu, étant donné que, ouais, j'ai l'impression de perdre mon temps, bah, je vais peut-être aller sur les réseaux, peut-être m'informer sur plein de choses». Qu'est en fait, qu'est-ce que tu remarques le plus quand l'ennui te dérange?
Alors en fait, heu, déjà d'1, hem, en fait, j'ai même pas le temps de ressentir un sentiment de d'ennui! Puisque à peine je il y a un vide qui se qui se crée, heu, l'ennui disparaît. Je veux dire je je trouve immédiatement quelque chose. Donc, heu, je j'ai j'ai un peu le senti heu, j ah oui, oui! J'ai j'ai un peu le sentiment que c'est presque compulsif, hein. Donc heu heu, quand je je décide de mettre une zone de silence, ça veut dire que je l'ai décidé. Ça veut dire que j'ai dit: «Heu, non, l ça va aujourd'hui, j'en ai marre, heu, j'ai trop d'écouter de trucs». Et donc il y a ça veut dire qu'il y a déjà un ras-le-bol, tu vois? Et, heu, dans ces moments-là, heu, je voilà, heu, l'esprit, il est un petit peu, heu, je je re je pars dans mes pensées, heu, pense à des choses, heu, ou, heu, je pense à rien, mais bon, c'est rare que je pense à rien quand même. Et donc, heu, mais mais, je le fais rarement ça, c'est ce que je viens de te dire, c'est assez rare. C'est c'est vraiment quand, heu, quand je suis soit trop fatigué pour, heu, j'ai même pas la motivation d'aller écouter quelque chose, tu vois, mais, heu, ce que je ressens heu, pour heu mmh te pour te dire, hein, ce que je ressens le le plus. Heu, à mon avis, c'est un peut-être un sentiment de solitude. Tu vois?
Ah ouais? OK. OK. Non mais j'ent mmh mh. O OK, non mais j'entends complètement et et, heu, bah e quand tu t'ennuies, en fait, tu fais quelle activité, globalement? Genre, c'est quoi, heu c'est quoi ton activité principale quand tu t'ennuies? Est-ce que c'est d'aller sur les réseaux? Est-ce que c'est, je sais pas, de de jouer à la console? Est-ce que c'est q en fait, c'est quoi l'activité que tu combles pour cet ennui?
Alors, heu, principalement, c'est aller sur YouTube. Donc, heu, moi mon réseau, heu, favori de de d'information, heu, c'est YouTube. Je vais sur YouTube voilà, YouTube et je regarde les hem 2 heu, 2-3 youtubeurs que je suis, heu, 1 qui est sur la géopolitique, 1 autre qui est sur plusieurs, qui sont sur l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Heu, il y en a quelques-uns qui sont sur les ordinateurs, les iPad et cetera, heu, tout ce qui est Mac, heu, principalement. Et voilà, c'est on on on a fait un peu le tour, heu, c'est un peu ça. Be pas plus compliqué que ça, mais, heu, juste, heu, bon géopolitique, peut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir, heu, <chuckles> Douglas McGregor, <laughs> il il peut y avoir, heu, que voilà, il y en a plusieurs en fait. Donc, heu, du coup, heu, c'est un peu sans fin, si tu veux. Donc c'est c'est facile en fait, c'est très facile l'e l'e l'e l'en l'ennui. Les jeux vidéo, alors à un moment donné, j'ai fait. Heu, mais c'était devenu un peu trop addictif. Heu, je me rappelle être m'être bloqué un peu sur da Diablo III et m'être dit: «Oh, finalement, il est sympa ce jeu. Ah, mais en fait, il est vraiment sympa ce jeu! Ah, mais attends mais» obsédé par ce jeu, heu, impossible d'en décoller et, heu, j'arrivais plus à m'en sortir, hein. C'était c'était un problème.
Et YouTube, YouTube. OK. OK! Mmh. Mmh. OK. Mmh. Non, mais j'entends complètement et je peux que comprendre et, heu, je comprends mieux maintenant, en fait, voilà. Et du coup, en gros, les distractions tu n en fait, qui te poussent vraiment à fuir l'ennui c'est, voilà, c'est YouTube et c'est principalement que YouTube et les vidéos, le fait que tu écoutes sous forme de podcast un peu, c'est un peu ça?
Ouais, c'est ça. Principalement.
OK. OK, OK. Eh bah moi, les con éventuellement, le conseil que je pourrais éventuellement donner, voilà, avec tout ce que tu m'as dit- alors peut-être que tu avais déjà pensé à le faire mais, voilà- c'est de, en fait, quand tu t'ennuies, tu en as pour combien de temps, avant tout? Je veux dire, en fait, heu, est-ce que quand tu t'ennuies c'est sur plusieurs heures? Est-ce que c'est sur quelques minutes, genre après tu as des choses à faire et du coup tu utilises ce temps, heu, très rapide pour, heu, on va dire, heu, bah du coup, passer l'ennui et regarder des vidéos? Mais est-ce que ça t'arrive par exemple des fois vraiment, heu, de rester, heu, bah du coup, de t'ennuyer pendant 2-3 heures et du ah, 1 heure au moins, et du coup c'est là qu à ce moment-là que tu regardes des vidéos?
Vraiment pas, hein. I i c'est ça tient pas aut autant que ça, hein. Regarde, je te donne un exemple: Je suis en voiture, heu, j'ai j'ai, heu j'ai mis sur, heu, mon CarPlay donc ça veut dire que j'ai mon iPh mon iPhone qui s'est connecté et puis qui qui va me lire mes mes vidéos en podcast, donc c'est génial! Ç ç ça tombe bien, c'est ce que je fais, tu vois? Je suis tout le temps en train de faire ça, j'écoute. Heu il y a un bug: la vidéo s'arrête
Mmh. OK! Ah, super.
Je suis dans la voiture. Ah non, mais je suis embêté! Heu heu heu je je je suis du genre à à essayer de de re de trouver une vidéo, heu, en conduisant et donc je me dis: «Bon au prochain feu rouge, heu, <chuckles> je m'arrête et puis je mets une autre vidéo». Ça veut dire que, c'est c'est heu obsessionnel en fait, que, heu, que la je lan je relance quelque chose. Ça veut dire que si je l'ai j'ai pas quelque chose qui se relance, je je je en fait je fuis l'ennui. Et hem, je te dis quand je l'autorise, c'est vraiment que je le décide en fait, et que je me dis: «Bon, là j'en ai eu trop aujourd'hui, heu, ça va. Heu j'en ai marre d'écouter des choses». D des fois c'est alors, souvent c'est c'est quand je fais des tâches domestiques, heu, cumulées, alors ça, ça c'est mauvais mauvais timing, c'est-à-dire que, heu, il se trouve qu'un matin, bah il y a je suis à la maison, en home office donc, heu, naturellement j'ai des il y a des choses à faire, des tâches domestiques. Donc les tâches domestiques de base, débarrasser la table et cetera. Et puis heu, ma femme, elle a lancé une machine et puis il y a aussi une machine qui est en même en même temps, heu, qui est étendue, qu'il faut ranger, et puis il y a aussi s le sol à faire. Et en fait, là, vite fait là, ça se cumule là et et hop! Et bah voilà. J'ai passé heu 1:30, heu, à écouter, heu, des podcasts et des contenus en faisant toutes les tâches domestiques, quoi. Et donc, et puis après je je fais ma femme qui arrive le soir et qui dit: «Bon tu as avancé?». Je dis: «Heu»
Ah ouais! Mmh, OK. Mmh mh! Mmh mh.
«beh non!». Voilà, heu tu tu vois? Et c'est un peu c'est c'est un peu ça l'idée, c'est que hem, des fois, je comme je fais beaucoup de tâches domestiques et que c'est ennuyeux les tâches domestiques, je suis devenu un peu addict, heu, à des contenus. Et maintenant en fait, heu, la moindre action, heu, voilà. Donc quand il y a quand il y a ma femme qui est à la maison, je je mets pas les écouteurs, heu, les AirPods quand elle est là, hein! Je je les retire dès qu'il y a mon fils, heu, sinon après c'est c'est chacun dans sa maison, hein, chacun dans sa bulle. C'est c'est pas trop, heu, terrible.
Ah ouais, OK. OK, non mais Mmh mh. Mmh! Ouais. Non, mais je OK, je comprends mieux et je je com je je j'entends mieux la problématique. Ben moi, en 1er conseil- alors, peut-être que tu y as déjà pensé- alors je pen peut-être pas aussi je sais pas, a je vais te donner ce conseil, tu me diras ce que tu en penses et on pourra en discuter. Mais peut-être faire sous forme de alors, c'est peut-être un peu barbare, dit comme ça, mais structurer son son ennui. C'est-à-dire qu'en fait, s'autoriser que des fois en fait, tu dois t'ennuyer sans rien toucher, parce que ça peut favoriser du coup l'esprit créatif si tu travailles à côté, pour, heu, penser à tout ce que tu dois faire. Et en fait, structurer, heu, les moments de plaisir, donc c'est-à-dire séries. C'est-à-dire faire une sorte de planning, avec, heu, par exemple, heu, s quand tu as pendant 1 heure, tu as 1 heure ou que tu as tu as envie a tu peux tu as rien de besoin de faire, ben tu mets peut-être 30 minutes de de podcast et 30 minutes où tu vas, heu, te en fait, favoriser la concentration, c'est-à-dire moi ce que éventuellement, ce que je te conseillerais, tu me dis si tu as ce que tu en penses, mais peut-être 30 minutes, d'abord les podcasts et 30 minutes après, avant de reprendre par exemple le travail ou même aller dormir, parce que comme ça, tu as la tête un peu dans, on va dire dans, dans tout ce qui est travail et, heu, tout ça tout ç tout ça, tout simplement. Et heu, du coup, voilà en fait, toujours commencer par les podcasts et les 30 dernières minutes- quand tu as 1 heure, bien évidemment- bah, on va dire terminer sur l'ennui, heu, vraiment véritable. Alors, quand je dis ça, c'est voilà, se mettre dans son lit, se mettre sur heu, voilà juste fermer les yeux, respirer, faire se faire heu, voilà, voilà se faire du bien en fait, tout simplement.
D'accord. Mmh mh. Mmh mh. Mmh Mmh, OK, heu, donc, heu, en fait, volontairement, heu, sélectionner, heu, une zone d'ennui. Donc, heu, pour un un peu laisser l'esprit alors évidemment tu tu dis pas faire de la méditation, hein, donc ça méditation c'est encore heu j'ai essayé, laisse tomber! Heu ça ça marche pas, quoi, donc enfin pour moi, mon esprit il a besoin de se rattacher à quelque chose et là on me dit: «Heu bah vas-y, heu rattache-toi à rien», heu, c'est un peu heu et mais c'est vrai que je j'avais jamais pensé, en fait heu, au fait de
C'est ça! Mmh.
de de, hem, d'imaginer que l'ennui est une zone, heu, zone nécessaire, heu, que, heu, que de temps en temps ça fait du bien de volontairement s'ennuyer. <chuckles> Intéressant.
que Mmh. C'est c'est un c'est un peu barbare, dit comme ça, mais c'est c'est vrai que ça peut faire énormément de bien, déjà, se ressourcer, voilà. Heu et puis, heu, voilà, des fois tu auras peut-être des envies qui vont qui vont naître, heu, voilà. Par exemple, bah, faire, heu, les tâches ménagères d'un coup, parce que tu te diras: «Ah bah je m'ennuie, bah voilà, je sais pas trop quoi faire. Ah je vais faire ça!», des choses comme ça. Et donc, ça permet aussi de de dire, de de ra de de, on va dire, de bah on va dire de p donner de la bonne humeur à tout le monde, à toute ta famille. Parce que forcément, bah je suppose que ta femme, elle va voir que tu as fait les tâches ménagères alors que d'habitude tu les peut-être tu les fais p tu les fais peut-être pas forcément, bah, elle va être contente, ça en fait ça va partager. Ça va faire un cercle vertueux, tout va se partager et en plus, bah ta concentration elle sera que plus belle parce que tu se tout le monde sera content, on va dire, autour de toi. Et du coup tu seras content aussi.
OK! Ben écoute, heu, je te remercie pour ces ces conseils, hein. Je vais je vais un peu, heu, essayer de de faire de la place pour l'ennui, heu, volontaire, pour essayer de voir un peu ce qui se passe. Puis, heu, peut-être, justement, je vais peut-être pas forcément m'ennuyer et je vais m m'amuser tout seul, <laughs> je sais pas, on va voir! Mais en tout cas merci merci pour ces conseils et puis heu je vais essayer de faire un peu cet espace, heu, selon tes conseils.
Mmh mh! Eh bah j'espère que ça te permettra vraiment, hein, de favoriser ta concentration sur le futur, je en tout cas pour aller mieux, tout ça. Et je crois vraiment en toi, pour le coup, vraiment.